Olha, você tocou em um ponto essencial, né, que acontece, sabe, acaba que a pessoa fica chateada ali. Eu mesmo, eu passo muito por isso na hora que eu erro e tem outro marceneiro ali, olhando que eu eu divido espaço, né, no galpão com 3 marceneiros. Então quando eu erro ali sendo mais novo, ainda, se torna um ponto, assim, de vergonha, sabe? E aí eu finjo que eu <laughs>
Aham. Nossa. Eu imagino e ainda todo mundo olhando, né, parecem que ficam em cima. <chuckles> Credo. <chuckles> Que horror, né.
É. Fica É, eles sempre ficam em cima, assim, e quando eu erro, eu falo assim: "Não, já estava planejado". Eu finjo que eu não errei, mas todo mundo sabe que eu errei, né. E aí, eu levo na esportiva, acabo rindo ali e falando: "Não, isso aqui eu não errei não, foi algo que eu já fiz intencional porque eu vou fazer um nicho, ou vou fazer uma mesa com essa peça", sempre eu falo assim, né. E aí tudo que eu erro eu transformo em nichos, transformo em coisas, assim, né, eh, reutilizáveis digamos, assim, igual porta-papel eh
Uhum. Ai, que legal!
E é, e aí vou fazendo, né, às vezes, até porta-tempero para c pessoa colocar na cozinha, e aí eu vendo isso em site de desapegar, OLX, eu vendia muito, né
Hum. Então tem alguma utilidade, né, assim, nenhuma peça, assim, é jogada fora ou descartada. É isso?
Isso, tudo tem que reaproveitar, e
Entendi. Quando é um erro que não tem como reaproveitar, hein? Por exemplo, alguma peça exclusiva que o cliente já pagou caro, como é que você faz ali para transformar em alguma coisa, ou fazer diferente. Tem alguma história, assim, de uma situação? Desse pedido de um orçamento ali, está contadinho e houver e houve erro e não teve conserto?